И поэтому и как-то у меня так получается, что я еду не в самые туристические места. Низ так как-то так выбираю.
Понимаю. Мгм. Да. Э, в вот у меня вопрос созрел: <laughs> а вот всё-таки, а что мы подразумеваем под понятием туристическое место? Я уточню. А вот, например, я хочу поехать в Барселону. Это же туристическое место? И я не ва не могу его не посетить. Мне кажется, это такой вот, ну, столп. Не побывать там это, мне кажется, не знаю, <chuckles> себя не любить. <chuckles>
Ага. <grunts> Мгм. Это туристическое это туристическое место. Мгм. Но тогда, э, вы знаете, вот опять же, я, например, была в Барселоне дважды, и 1 раз я была в октябре, а 1 раз я была в мае.
Мгм. Да. Ага. Так, почувствовали разницу?
И это Нет, то в том смысле, что это 2 не самых туристически это сезон, но не высокий сезон.
А, мгм, я поняла.
И купаться, опять же, ещё можно было море ещё было приятное, особенно в октябре. А, да д и в мае я, в принципе, купалась, э, под Барселону ездила. И и при этом ещё не очень много людей было. То есть, я читаю так, что если ты выбираешь туристическое место там: Париж, Барселона, Мадрид, я не знаю, Прага, выбери, ну выбери, а, ну, м выбери не сезон. В Прагу все в основном на Рождество, например, поедут.
Да. Да да-да. Ага ага. Мгм, да. Хотя бы выбери не сезон, да? Н-да, да. Мгм. Мгм. Вот, и я тоже хотела сказать. Но ведь иногда вот сезон, он потому и сезон, что там особая атмосфера. Та же Прага, а, вот, э, с Рождество, да. И как вот это тоже частично лишаешь ведь себя очарования этого места?
Мгм. Ну, э, так, а, ты э это Рождество, согласна с вами. Да. Но июнь или август, или июль- э это не особая атмосфера, это жара, и вы ходите куча народа и злитесь тока на <laughs> на себя, что вы приехали.
Мгм. Н-да. <laughs> Мгм.
Рождество- согласна. Хорошо, да. Это стоит того, потолкаться в толпе. Э, ну потому что ты пьяненький от глинтвейна всегда. <laughs>
Мгм. Мгм. Ну. <laughs> Э, я немножко не договорила. Так всё-таки мы под т туристическим местом подразумеваем вот какой-то город или в этом городе вот какие-то особые места, да, знаковые? Вот вот для вас что всё-таки такое туристическое место?
Да, пожалуйста. Я считаю, это прям город, ну, то есть, вот как: Барселона, Париж- это туристическое место. Да.
Город. Мгм. Да. Ну, там "Саграда Фамилия", э, понятное дело, что туристическое место в Барселоне. Но мы в целом о городе иль сейчас, э, говорим. Окей, я тоже. Я тоже склоняюсь к тому, что, м, а, как бы о городе, о вот каком-то какой-то территории. Мгм.
Да. Да. Мгм. Мгм. Ну, потому что, если ты попадешь в этот Да, ты можешь в городе, конечно, пойти по менее туристическому месту какому-то, можешь.
Да, есть же такое, что вот этот музей прям суперпопулярен. А этот как-то вот на 2 месте. О нем меньше говорят. Да.
Ну как мне говорят: "Не иди в Лувр" Да да да да. "Не иди в Лувр, иди в этот, Мюзэ д'Орсэ".